Benim şimdi şöyle bir problemim var. Eee, çalışıyorum ben. Böyle, bir 8-9 saat oluyor bazen, işte, ofise gidiyorum genelde ama bazen de evde çalışıyorum. Nasıl söyleyeyim sana, işte, 1 saat, eee, ay 1 hafta evdeyim, 1 hafta ofisteyim gibi. Eee, evde olunca, böyle, daha çok, hani, kendim evde yemek yapmaya çalışıyorum ama yine tabii çalıştığım için, böyle, çok fazla, çok, böyle, sağlıklı bir yemek yapamıyorum, böyle, işin kolayına kaçıyorum. Ofise gidince hele hiç yapamıyorum. Ama şeyi fark ettim, yani, böyle, hani, sağlıklı beslenmediğim için sanki bu bana, böyle, kilo olarak geri dönüyor gibi. Hani, biraz daha, böyle, kilo aldığımı fark ettim. O yüzden, böyle, hani, birkaç şey, eee, danışmak istiyorum. Böyle, verebileceğin tavsiye var mı? Hani, pratik acaba nasıl sağlıklı, ııı, bir rutin oluşturabilirim? Aaa, artı, böyle, hani, eee, işimi kolaylaştırabilecek püf noktaları var mı? Bunun gibi şeyler aslında.
Hı hı. Tamam. Evet. Olabilir. Hı hı. Tabii ki. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışayım. Eee, öncelikle çalıştığın iş yerinden, eee, bir bilgi almak istiyorum. Çalıştığın iş yerinde yemek organizasyonunu onlar mı sağlıyor yoksa dışarıdan hazır, eee, gıda mı almak durumunda kalıyorsun? Eee, ya da evden, işte, yemek getiremediğini zaten söyledin ama orada, çalışma saatlerini orada yaşadı ya, özellikle iş yerindeyken yemekhane hizmeti var mı yoksa dışarıdan mı almak durumunda kalıyorsun?
Hıı. Evet. Ay, maalesef yok. Sadece, böyle, haftada bir şey yapıyorlar, dışarıdan bir şey söylüyorlar. O da tabii sağlıklı olmuyor. Genelde, böyle, eee, şey gibi, hani, eee, sandviç, işte, hamburger öyle şeyleri karşılıyor. Haftada bir k bir, yani, şirket ödemiş oluyor ama onun dışında, böyle, yemekhane gibi bir şey yok. E, ben de evden de yapamıyorum. Dolayısıyla gidiyorum, işte, orada, eee, etrafta ne varsa, hani, örnek veriyorum, şey, ton balıklı sandviç alıyorum, yok, işte, poğaça alıyorum. Hep, böyle, hani, hazır yemek aslında, hazır şeyler. Böyle, bir de, eee, sonuçta glütenli, yani. Sonra bir ara dedim ki acaba şey mi yapsam, böyle, glütensiz en azından makarna bile yiyorsam, hani, glütensiz mi alsam gibi düşündüm. Belki, hani, birazcık daha sağlıklı olur. Çünkü en kolay bana şey geliyor, makarna pişirmek. Mesela, hemen, böyle, domatesli bir makarna yapıyorum. Çok uzun sürmüyor ama bu sefer de glütensiz şeyler almaya başladığım zaman bu da, böyle, çok fazla bir maddi, eee, fark yarattı. Hani, normal bir makarna, işte, 2 liraysa, örnek veriyorum, işte, glütensizi 4 gibi. E, dolayısıyla, böyle, 2 katına çıkmış gibi oldu. Bu da, hani, benim bütçemi çok etkiliyor. Bu da olmadı, yani.
Tabii. Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Tabii. Olabilir. Ev Anladım. Peki, şöyle o zaman, eee, bu tabii glütensiz beslenmek önemli. Özellikle senin de, ııı, bahsettin, çalıştığın maddi yönden biraz daha pahalı olabiliyor. Ancak orada, eee, tabii ki sağlık, sindirim sistemi, insanın bünyesi, özellikle kilo aldığında söylediys eee, söylemiştin. Eee, glütensiz beslenme bu noktada sindirimi kolaylaştırdığı için aynı anda, eee, aslında kilo alma sorununu da bir yandan çözmüş olabilirsin glütensiz devam edebilsen diyetine. Tabii, şimdi bazı, eee, fikirler geliyor aklıma. Bununla ilgili birkaç sorum daha var. Etrafında hiç, böyle, ev yemekleri yapan, doğal yemekler yapan, eee, yerler var mı?
Hı hı. Hıı. Tabii. Hıı. Yani, buna aslında pek dikkat etmedim. Şimdi oturduğum yerde yok. Iıı, ııı, ama iş yerinin etrafında, böyle, şey var, yani, hani, ev yemekleri, İtalyan yemekleri yapan yerler var. Oralardan aslında, hani, bir şey alabilirim, eee, mesela, işe gittiğim zaman. Hatta, ııı, yani, baktım da böyle belki haftada 1 falan öyle bir şey yapabilirim, hani, her gün oradan alamam. Sonuçta orada da bir, hani, finansal bir şey olacak ama bu aslında güzel bir fikir, yani. En azından haftada 1 gün belki oradan, işte, bir yemek alsam, sulu yemek, eee, hazır yemektense, yani, bir hamburger yemektense daha sağlıklı olur. Ama glüteni de, işte, dediğim gibi aslında devam ettirmek istiyorum. Gerçekten şeyi fark ettim çünkü glütensiz yediğimde, böyle, karnım şişmiyor. Hani, aslında benim glütene karşı büyük ihtimalle, intoleransım varmış. Bunu daha önce fark etmedim. Eee, şeyde fark ettim, yani, bu glütensiz yemeye başlayınca fark ettim. Şimdi, mesela, glütenli bir şey yediğim zaman hemen karnım şişiyor mesela. İşte, böyle buna dikkat etmek istiyorum. Haklısın o konuda ama, işte, şu para, işte, zaman konusu biraz beni zorluyor.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Olabilir. E, tabii. Evet. Kesinlikle. Evet. Hı hı. Evet. Anlıyorum. Tabii ki bunlar endişelendirecek ve günlük hayatında ve ay sonunda sonuçta bir belli bir gelir ve gider dengesini sağlamak önemli. Tabii ki, anlıyorum senin bu noktadaki sıkıntılarını. Ama şöyle, bir, eee, yaklaşımdan da, eee, bakmaya çalışmak is eee, çe bakmak isterim. Örnek veriyorum, eee, evde yemek yapsan, eee, bazı yöntemler var, kapaklama yöntemi diye geçiyor. Örneğin çok, eee, böyle, hafta sonu bir gününde ya da yarım gününde, işte, alışverişini, sebze alışverişlerini, et alışverişlerini yaptıktan sonra çoklu bişir pişirme. Yani, 1 haftalık yemeği önden pişirip, eee, sıcak bir şekilde, çok kaynar bir vaziyetteyken kavanozların içine konuluyor. Onların s kapağını sıkıca kapatıp ters çevirdiğin zaman hava almadığı için yaptığın ev yemeğini 1 hafta sonrasında da kullanabiliyorsun. Hatta daha uzun kullanmak istersen, eee, buzdolabının içinde saklarsan eğer yemeği çünkü dışarıda saklayabiliyorsun sıcak kapattığın zaman. Eee, eğer su sızdırmıyorsa hava almıyor demektir. Ertesi gün o zaman onu ters çevirip tekrar kullanma şansın var 1 hafta daha. Buna et yemekleri, sebze yemekleri, tahıl, hepsini, eee, dâhil edebilirsin. Ve böyle bir pişirme pratiği hem hafta içi sana zaman kazandırmayı hem dışarıdan alma alışkanlıklarını ve para konusunda endişelendiğin, eee, bu kısımda da fayda sağlayabilir. Evet, biraz zamandan belki yarım gününü vereceksin ama o yarım gün hafta içindeki birçok günü ve saatini kurtarabilir. Eee, ilk önerim böyle olurdu. Ne dersin? Sana b ya mantıklı geliyor mu?
Hı hı. Hı hı. Tamam. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya A, inanılmaz mantıklı geliyor. Hiç bunu düşünmemiştim, yani, bu gerçekten hem yapılabilir bir şey hem de izin günümde, hani, en fazla dediğin gibi ne kadar vaktim alabilir ki? Yarım günümü alır. Bu kapaklamayı, ya, hiç duymadım ben ama güzel yöntemmiş. O zaman sadece, mesela, diyelim ki ben, 2-3 çeşit yemek yaptım, eee, izin günümde. Onların hepsini, böyle, kavanozlara koyuyorum, sonra ters çeviriyorum ve, eee, şey, gerekirse, mesela, akıtmıyorsa buzdolabına koyuyorum. Şeye koyma şansım da oluyor mu? Mesela, o hafta diyelim ki ben onu yemeyeceğim. Dipfrize falan da koyabilir miyim acaba dondurucuya?
Hıı. Evet. Hı hı. Tabii ki. Sıcak olarak aldığın ve kapattığın her yiyeceği sıcakken tabii dipfrize koymak doğru olmaz. Ama o hava almama işlemini yaptıktan sonra onu tekrar dipfrize atarsan ve dipfrizden çıkarttıktan sonra, eee, çözülmesini beklersen ve onu hızlı tüketeceksen, evet. Çünkü çözünmüş ürünlerin daha çabuk bozulma riski var. Ama kapağı açılmamış olduğu için ve hava sirkülasyonu olmadığı için dipfrizinde yer yoksa, eee, yine 1 hafta dışarıda saklayabilirsin bu ürünleri. Eee, böyle bir yöntem, eee, yani, kapaklama yöntemi bu anlamda kullanılıyor. Özellikle yöresel yerlerde, böyle, Karadeniz gibi, eee, iii, şehirlerde daha çok kullanılıyor. Eee, bu biraz daha, emm, sıcak ve, eee, özellikle kışın ya da, eee, yazın yenebilecek yiyecekleri konserve tarzında yapıp ama bunu günlük pratiğe de bu şekilde dönüştürmüşler. Eee, böyle bir yöntem sana tavsiye edebilirim. Eee, ilaveten de dediğim gibi, eğer o, eee, aradaki diğer günlerde de, yani, haftalık yemeği her gün belki evden getirmeyebilirsin ama o, eee, bahsettiğin İtalyan ev yemekleri yapan restorandan da alıp, eee, sıcak ve o gün pişirilmiş bir yemeği alıp yine kapaklayabilirsin orada da. Yani, sonuç olarak eğer yapmaya fa va vaktin olmayabilirse en azından böyle bir sistemle de yine maddi olarak belki tasarruf sağlayabilirsin.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. A! Ya, evet, inanılmaz aslında mantıklı şeyler söylüyorsun. Bu kapaklama fikri, gerçekten zaten inanılmaz hoşuma gitti. Ayrıca, hani, ha 1 hafta da evden çalışıyorum dedim ya, o zaman daha, böyle, hani, yapma fırsatım daha da artar evden çalıştığım zaman. Ve böylece belki, hani, birçok çeşit koyabilirim, eee, şey, soğuduktan sonra derin dondurucuya. Böylece, hani, böyle, eee, bazen her gün, işte, aynı şeyi yeme yemeyebilirim bile, hani, haftada 2-3 değişik şey yiyebilirim. Senin dediğin gibi o İtalyan restoranından da alabilirim. Hatta şimdi sen konuşurken, böyle, kafamda birkaç bir şey de canlandı. Mesela, şöyle bir şey yapsam; diyelim, işte, tavuğu haşladım, mesela, sonra dipfrize attım. İşte, nohutu haşladım, dipfrize attım. Sonra yapmak istediğimde, mesela, hemen tavuklu, nohutlu bir pilav yapabilirim. Böyle, önceden malzemelerini hazırlayıp aslında dondurucuya atsam yemeğin yapımı sanki, böyle, daha kolay da olabilir. Hani, bir işten gelip hemen çıkarabilirim, do sonra mikrodalgada çözdürebilirim veya, hani, köfte yapabilirim öyle. Sen, şimdi, böyle, hani, kapaklama deyince böyle böyle bir sürü fikir geldi aklıma. Çok da, böyle, şey, eee, kolay, hani, sadece önceden izin günümde hazırlayacağım. Sonra, işte, işten geldiğimde veya işe götürmek için mikrodalgada çözdürüp, böyle, bir şey de yapabilirim, değil mi? Ne dersin?
Ev Evet. Nedir? Hı hı. Ev Tabii ki. Doğru. Hı hı. Evet. Ne güzel. Evet. Tabii ki. Tabii ki. Bu tür yöntemler zaten o kadar birbirinin benzeri ki, ne kadar zaman ayırmanla ilgili yöntemini belirlemen. Yani, birini önden, eee, hazırlayıp, pişmiş hâlde hazırlayıp kavanozlarsan, işte, eee, buzluğa bile atmadan belki, iii, yarının y hatta şöyle bir yöntem de söyleyebilirim; kavanozları büyük tutmak yerine sadece porsiyon bazında da tutabilirsin. Bu sayede porsiyon bazında her şeyi hazırlarsan, eee, ve, eee, hava geçirmeyecek şekilde saklarsan sadece ihtiyacın olanı 1 günlük, 2 günlük, eee, çıkartıp farklı günlerde, farklı yiyecekler ama bir de fazlası artmayacak şekilde de tasarruf sağlayabilirsin. Canın istemeyebilir ya da misafirin geldi diye düşün. Eee, misafirin gelince, eee, hızlıca çıkarabileceğin, eee, yemekler. Hatta şöyle bir şey daha geldi aklıma bunu söylerken. Eee, bazen glütensiz, eee, eee, unlar satılıyor. Yani, glütensiz un alabilirsen eğer yapacağın örneğin, eee, bir, eee, ekmek, eee, işte, örnek veriyorum, eee, bir, eee, bir poğaça ya da herhangi bir şeyi pişirip, eee, pişirdikten sonra hamuruyla da buzluğa atarsan dipfrize, daha sonra çıkarttığında tekrar onu fırında pişirebiliyorsun. Bu sayede yine taze, sıcak, sadece misafirin geldiğinde, hani, hizmete sunulacakmış gibi düşün. Aynısını sen kendine de yapabilirsin çünkü sen en değerli misafirsin kendine, eee, ve bedenine.
Hı hı. Evet. Hıı. Evet. Hı hı. Evet. I hı. Evet, hıı. Evet, doğru. Hı hı. Hı hı. Ya, çok güzel fikirler verdin. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu şey daha çok hoşuma gitti, hani, küçük porsiyonlar şeklinde olması. Çünkü, hani, büyük porsiyon olduğu zaman belki bitiremeyeceğim için öteki gün de aynı şeyi yemek zorunda kalı k yani, z iii, aynı şeyi yersem belki, hani, benim için çok, böyle, cezbedici olmaz bu kapaklama yöntemi. O yüzden o küçük porsiyonlar gerçekten harika bir fikir. Bu, ııı, en azından her gün değişik yeme şansımı da arttırır. Bir de bu glütensiz un da, ııı, gerçekten, hani, hoşuma gitti. Do dediğin gibi, hani, en iyi vis yani, en ö önemli misafir aslında kendimim. İii, bazen şey diye düşünüyor insan, hani, "Bu kadar masraf yapmayayım." falan diyorsun ama sonuçta, hani, kendine ya bir anlamda sağlığın açısından yatırım yapıyorsun. Hani, tamam ben şimdi şey dedim de "Glütensiz, hani, biraz daha pahalı." dedim ama, yani, sonuçta bu zararıma olan bir şey değil, yararıma olan bir şey. Dolayısıyla, senin dediğin gibi, o glütensiz unu alıp, daha sonra, böyle, hani, dipfrize atıp, sonra canım istediğinde o ekmeği çıkarıp tekrar fırına atabilirim, yani, gerçekten çok hoşuma gitti. Ve şimdi bu konuşmayı yapınca da, böyle, kafamda da bir sürü, hani, şey fikir belirmiş oldu. Aslında, eee, birazcık emekle izin günlerimde sağlıklı bir şekilde, eee, porsiyonlarımı, hani, öğ en azından öğle, akşam yemeğimi oluşturabilirim. Eee, t tekrar çok teşekkür ederim verdiğin fikirler için. Bunları hemen, böyle, bu hafta izin günümde uygulamaya başlayacağım. Çok sağ ol.
Evet. Hı hı. Evet. Evet. Doğru. Evet. Kesinlikle. Ne güzel. Hı hı. Elbette. Ne güzel, çok sevindim yardımcı olduğuma. Eee, umarım sağlıklı ve daha pratik günlerde, eee, anımsamak dileğiyle, hoşça kal.
Hoşça kal. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.